Ti andrebbe di, ehm, raccontarmi nella tua esperienza il cibo come, mhmm, è in grado di unire le persone?
Sì, uhm, guarda, mhmm, secondo me il cibo in generale unisce le persone in tutti i sensi e in tutti i modi, perché: intanto, li unisce a livello sociale, perché tu magari ti siedi a tavola, ti siedi in un bar, comunque ti seghi l ti siedi in un luogo dove effettivamente stai con delle altre persone e mangi, e poi si aprono discussioni, parli; e poi il cibo unisce le persone, perché quando uno mangia è più felice, perché magari hai fame, quella sensazione lì, no, ehm, sì, ti dà ti dà molta emotività il cibo. E poi, soprattutto, il cibo unisce le persone perché racconta culture, giri il mondo, ehm, è proprio un aggregatore, no, è un filo.
Okay. Certo. Certo. Okay. Beh, questo è una bello spunto. Sì. Certo. Apre apre la mente, anche volendo.
Sì, apre la mente e poi lega effettivamente con un filo tutte le persone del mondo, quindi è un è un toccasana quasi.
Okay, certo. Certo. Ma tu hai, mhmm, una un qualche ricordo, un qualcosa che, ehm, appunto, ti fa legare il cibo a una bella esperienza con delle persone?